अच्छा, मतलब आपको नरगिस और मुकेश के गाने जो है कुछ ज़्यादा ही भाते हैं लगता है और कहीं न कहीं आपकी यादें उनसे इतनी जुड़ गई है कि आप जो है, अभी भी उनको सुनना पसंद करती हैं, नए गाने आपको इतना जो है लुभाते नहीं हैं। जी, ये तो अलग-अलग मूड में आपने बोला अलग-अलग प आपके प्लेलिस्ट हैं या फिर कि ये आपके पास इक 1 ही प्लेलिस्ट है जो आपको हर समय बजाती है आपका मूड अच्छा हो जाता है?
<chuckles> जी। बिल्कुल। जी। हुँ, बिल्कुल। मेरी वो प्लेलिस्ट है, कभी-कभी अ अ, क्या होता है ना कि मैं जब बहुत दुखी होती हूँ तब मगर मैं सही कहूँ ना तो अ अ, जैसे कभी अलविदा ना कहना के 2-3 गाने हैं, थोड़ थोड़े-से हैं ऐसे कि हाँ, थोड़ा-सा मूड ऑफ कर दे, लेकिन मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि सैड सॉन्ग सुन लिया मैंने तो मूड ऑफ हो गया। पता नहीं क्या है उस म्यूज़िक़ में मुझे लगता है कि 90s 95 के समय में जो गाने आया करते थे वो कुछ अलग ही देते थे और मानिए अगर मेरा मूड बहुत-बहुत ख़राब है या फिर कभी-कभी बहुत अच्छा भी होता है, तो मैं किशोर कुमार के गाने सुन लेती हूँ। बदन पे सितारें मतलब वो होता है ना मतलब वो बहुत बढ़िया मज़ा आ जाता था। <chuckles>
हुँ। अच्छा। क्या बात है! सही बात आपके प्लेलिस्ट तो काफ़ी मज़ेदार लग रहे हैं सुनने में मुझे। <chuckles>
जी और एक गाना आप सुनिएगा वो तो मेरा फेवरेट रहा है, वो मेरे दादाजी सुना करते थे। अरे! वो बहुत एक कार्टूनी गाना है ऐसे एक चतुर नार बड़ी होशियार, ये वाला गाना मेरे घर में जब किसी को हँसाना रहता है, तो मैं ये गाना गाती हूँ।
अरे! <chuckles> बहुत मज़ेदार मज़ेदार आपके गाने हैं भई।
जी।
जी, काफ़ी अच्छा लगा सुन के अ, संगीत के बारे में जो आपने इतनी सारी बातें साझा की और आपके दादा जी की कि जो है शौक़ है, उसको ऐसे साझा किया जो काफ़ी मज़ेदार है और नग आप इसी तरह गाने सुनते रहिए और खुश रहिए। मैं तो यही बोलूँगी, बहुत बढ़िया बात है कि आप जो है अ, चुनाव जो है अभी भी उतना काफ़ी ख़ास और दिलचस्प है जो कि आपके मूड को काफ़ी बेहतर कर देता है। अ, मौक़ा मिला तो फिर से हम दोबारा इसपे और भी चर्चा करेंगे। अ, बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। जी। ज़रूर। जी, मुझे भी बहुत खुशी हुई अपनी बातें आपसे साझा करके, मैं भी यही चाहूँगी कि हमारी फिर बात हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

जी, देखिए वैसे तो मुझे ना पुराने गाने बहुत पसंद है, खासकर रोमांटिक सॉन्ग्स जो होते थे अ, वो मतलब पता है पुराने का मतलब सिर्फ पुराने नहीं मैं बहुत पुराने सुनती हूँ, जैसे मुझे राज कपूर, नरगिस जी के गाने या फिर अगर 90s की बात करूँ ना तो मुझे सोनू निगम के गाने बहु बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। अ, जैसे मैं राज कपूर का बताऊँ तो मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है एक शायद श्री का गाना है ये, ये गाना अ, प्यार हुआ इकरार हुआ, जीना यहाँ मरना यहाँ ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता
हुँ। जी। अच्छा। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ये कौन-सा गाना म है, लेकिन लगता है आपकी बातों से कि आप बहुत ज़्यादा डूब जाती है, ये गाना सुन के।
हाँ। जी, बिल्कुल अ, देखिए एक चोरी-चोरी का भी वो गाना था जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, ये तो बताओ तुम मेरे कौन हो। ये भी नरगिस और राज कपूर का ही शायद गाना है, वैसे पहले तो मैं फ़िल्मों में देखा करती थी जैसे हमारे यहाँ जब दूरदर्शन हुआ करता था। अ, अभी कुछ साल पहले मैं कहूँ 10 साल पहले की मैं बात बताऊँ तो हम, घर पर ना सभी सामूहिक रूप से देखा करते थे, तो हम देखते थे रंगोली आता था एक तो वो रंगोली में हम देखा करते थे इस तरह के गाने आते थे कभी-कभी अ, मेरे ब दादा
ओहो। <chuckles> अच्छा, ये पुराने या नए, किस तरह के गाने आते थे रंगोली में?
अ, जी वैसे तो उसमें दोनों ही तरह के गाने आते थे, कभी नए आ जाते थे, कभी पुराने। लेकिन हाँ, मेरे दादाजी है ना वो अ, हन अ, 91.1 ऐसे करके कोई एफ एफएम सुना करते थे, उसपे गाने देते थे। तो मेरे दादा हाँ, रेडियो वाला नाइंटी वन नहीं 100.1 करके था वो शायद जिसमें पुराने गाने दिया करते थे। 91.1 पे तो शायद नए वाले थे, लेकिन मैं दोनों सुनती हुँ। लेकिन मेरे बाबा ने ना एक रेडियो खरीदा वो रेडियो मुझे बहुत पसंद था, उस रेडियो में बड़ा बहुत अच्छे गाने आते थे। मेरे दादाजी भी सुनते थे वो भी बड़े शौकीन थे म्यूज़िक के।
अच्छा, वो रेडियो वाला? हुँ, हुँ। अच्छा। क्या बात है। मतलब घर में लगता है सभी के सभी जो है, गाने के काफ़ी शौकीन रहे हैं, जैसा लग रहा है आपकी बातों से, आपके दादाजी भी जो है रेडियो रखे थे और गाने चलते रहते थे।
हाँ। जी, ज़रूर। हाँ। बिल्कुल, मेरे दादाजी को भी बहुत पसंद था तो मैंने मुझे लगता है कि अपने घरवालों की ही आदतें पाई हैं। मेरे पिताजी को भी बहुत गुनगुनाने का शौक है, वो भी जब भी आते हैं तो वो गाना गाते हुए घर में एंट्री करते हैं। तो देखिए शुरुआत से ही रहा है हमारा, हमारे कज़िन भी बहुत सारे थे। हम बैठ के गाना गाया करते थे, हमें ढोल-ढोलक नहीं मिलता था तो हम जब जिस चौकी पे हम बैठे रहते थे तो उसी को बजाकर गाते थे।
खुद ही सुर-ताल लगा लेते थे, छेड़ देते थे। क्या बात है! मतलब अ, आपके सब मिल आपके सब के सब जो है परिवार वाले जो है, भाई-बहन सभी के सब जो है गाने से इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, सब भी काफ़ी खुशनुमा लगते हैं आपकी बातें सुन के। अच्छा ये जो गाने का चुनाव है वो आपके मूड पे कहीं न कहीं निर्भर करता है या फिर ऐसे ही कुछ भी आपका खुद का जो है कुछ प्लेलिस्ट बनाया है आपने?
जी, बिल्कुल। जी। बिल्कुल।

देखिए अ, मैं तो ज़्यादातर रील्स के थ्रू ही जाती हूँ ऐसे गानों पर। वैसे मैं नि नए सॉन्ग्स सुनती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, जो पुराने हैं मैं मैं वही ज़्यादातर सुनती हूँ, लेकिन रील्स आती हैं ना, तो मुझे कोई-कोई दिख जाता है। तो उसी से मैं जाती हूँ, देख कर आती हूँ कोई भी गाने रहते हैं तो,, नहीं तो मैं जो भी मेरे 90s या फिर अ, 60-70s के समय के जो गाने हैं, जो मेरी प्लेलिस्ट में रहते हैं, उस वही ऊपर रहते हैं, मैं उन्हें ही अक्सर सुनती हूँ।
अच्छा, आपने अपना प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप उसपे ही ज़्यादा निर्भर करती हैं। आपको एल्गोरिथम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई ख़ास। <chuckles>
हाँ। जी बिल्कुल, देखिए मुझे एक गाना था गुरु का, अ, ये ऐश्वर्या राय का बरसों रे मेघा मेघा। मैंने उसपे अ, एक बार कॉलेज में
जी, ऐसा कोई ख़ास अनुभव उसके बाद? <chuckles>
हाँ, हाँ। वो मुझे न मैंने एक बार अ, क्या स्कूल में अ, डांस करना था मुझे इसी गाने पे, तो मैं न मतलब मुझे ऐसे लगता था कि मैं पूरा माहौल वैसा बना दूँ कि बारिश हो रही है, हवा चल रही है, मैं पंखा चला कर मैं डांस करती थी इस गाने पे, तो मुझे वो बहुत बढ़िया लगता था। हाँ, तो वही तो दिक्कत थी।
अरे वाह! अच्छा तब बारिश के लिए क्या करती थी आप? <chuckles> या बारिश जब मौसम होता है तो अपने आप आप अ, जो है अ, अपने आप नाचने लगती थी म्यूज़िक चला के, ऐसा कुछ होता था?
जी। हाँ, जब मेरी अ, बारिश होती थी मैं अपनी बहन से कहती थी चलो रील्स बनाते हैं इस वाले गाने पे, बरसों रे पे, बरसों रे पे बनाते हैं। तो कभी-कभी हम डांस किया करते थे। अब मैंने तो मम्मी की साड़ी भी एक बार पहन के इस पे ट्राई किया था, तो मेरी मम्मी ने बहुत मारा था मुझे। कहा था कि हाँ, तुम भी फ़ालतू चीज़ों में मेरी साड़ी मत बर्बाद किया करो तुम। ना, मैं करती रहती हूँ, मुझे मज़ा आता है। मुझे गाने सुनना बहुत अ, ज़्यादा पसंद है और अ, मुझे न आप आप कभी सुनिएगा, जो पुराने एकदम ब्लैक एंड व्हाइट गाने होते थे नरगिस के, वो मुझे बहुत अ, पसंद है। 4-5 हैं अ, वो मुझे गाने, वो मेरी हमेशा प्लेलिस्ट में हमेशा पह पहले रहते हैं।
क्या बात है! <laughs> तो <chuckles> जी, ज़रूर।